OK. OK, OK. D'accord et hem et est-ce qu'il y a, heu, après, heu, d'autres, heu, d'autres voyages justement comme ça qui t'ont changé? Alors bon j'ai l'impression que c'est surtout celui-là qui vraiment, heu, <chuckles> a changé, heu heu, ton quotidien et peut-être même une certaine façon de voir les choses. Est-ce qu'il y a d'autres voyages, heu, justement un petit peu comme ça ou qui ont un peu changé, heu, des choses chez toi?
Mmh. Oui. E écoute, heu, j'ai heu, c'est vrai qu'ensuite j'ai été en Chine, heu et pareil, je m'attendais vraiment pas, tu vois, à découvrir après bon j'ai j'ai fait que Shanghai, donc je pense que c'est pas hyper représentatif de pareil de la grandeur de la Chine et heu, oui, voilà et ses différentes villes, les aspects, cultures, enfin. Je pense qu'on peut pas se cantonner à une seule ville. Heu, mais déjà Shanghai, j'ai été hyper surprise, heu, je m'attendais pas du tout à ça, heu, dans le sens de, encore une fois, modernité, heu, l'accueil, heu, la propreté. Heu, mmh ouais, en fait, ça m'a ça m'a ouvert les yeux aussi sur finalement, hem, j'ai tu sais, j'avais t quand finalement tu viens d'Europe, tu as l'impression un petit peu tu tu restes souvent centrée sur l'Europe et tu imagines, heu, que les autres hem, que ça se passe pas de la même façon ailleurs. Enfin, je sais pas comment dire. Qu'on n'est pas enfin en gros heu, si tu veux, la modernité de la Chine m'a heu, m'a scotché quoi, ça m'a scotché.
Mmh. Ah oui, d'accord. C'est très grand la Chine! <chuckles> Mmh. Mmh. Oui. Tu veux dire que en tant que, heu, qu'occidental, heu, on on a on a du mal, heu sans aller sur place à s'imaginer comment est-ce que ça peut être justement bah là, en l'occurrence la Chine, c'est ça que tu veux dire? OK. D'accord.
Oui. Oui. Bien sûr, bien sûr, oui, oui, clairement, heu, j'ai l'impression qu'ils sont à des années lumières, heu, en avance, heu, sur nous, heu ah oui. Oui, oui.
Ah ouais? Sur, heu, sur quoi enfin, qu'est-ce qui t'a concrètement justement fait dire ça?
Heu, j je pense que c'est bon après la Chine, c'est un petit peu spécial et paradoxal et technique parce qu'on est dans une c'est c'est une dictature, donc forcément, tu peux pas moi, je sais pas, mais pour moi, tu vois la propreté des villes, hem, la propreté des lieux, ça fait beaucoup. J'ai l'impression que la société, heu, à partir du moment où tu ressens, ne serait-ce que, heu ou par exemple en termes d'insécurité, tu vois en Chine, heu, au Japon, tu ressens pas d'insécurité. En Asie en général alors l'Inde, je connais pas, mais heu, en Thaïlande, c'est pareil tu ressens pas d'insécurité et pour moi, ça, c'est signe quand même d'évolution de la société, tu vois?
Mmh. Mmh. D'accord. OK. Et heu, qu'est-ce qui fait justement que tu ressens pas d'insécurité c'est parce que tu vois, heu, tu vois justement la sécurité partout, heu heu, qu'est-ce qui fait justement que tu te sens, heu enfin, j'ai cru comprendre du coup que tu te sentais peut-être plus en sécurité là dans dans les voyages dont tu parles plutôt que là où tu habites et qu'est-ce qui fait justement que tu te sentais plus en sécurité là-bas?
Mmh mh. Oui. Oui, oui, oui.